จริง ๆ แล้วอะนะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราอีก 2 คนเนี่ย พูดภาษาอังกฤษได้ด้วย ใช่ไหมคะ เราก็ควรจะใช้ภาษาอังกฤษที่ ส ที่ทุกคนในกลุ่มเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้ ภาษาเดียวกัน ก็คือเป็นภาษากลางเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราอะก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ อา แล้วเพื่อนเราอีกคนก็พูดภาษาไทยไม่ได้ แล้วเราเป็นคนกลาง ใช่ไหมคะ อา แล้วเวลาเราจะต้องพูดกับเพื่อนเราอะค่ะ เราก็อาจจะพูดเป็นภาษาไทย แล้วก็ต้องหันไปอธิบายให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งฟังด้วย ว่า "อ๋อ เมื่อกี้เราพูดกับเพื่อนเราอะ เรื่องนี้นะ" อะไรประมาณนี้ค่ะ แค่ย่อ ๆ ก็ได้เนาะ ก็ไม่ถึงขั้นต้องแปล อา แต่ว่าพอเพื่อนที่เป็นภาษาอังกฤษอะเขาพูดภาษาอังกฤษ เราก็อาจจะอธิบายให้เพื่อนที่เป็นคนไทยฟังเป็นภาษาไทยว่า "อ๋อ เมื่อกี้เขาพูดแบบนี้นะ ประมาณนี้" ค่ะ
ค่ะ อืม อืม เออ อ๋อ อืม อืม ก็ต้องเหมือนแบบว่ามีการแปล อะไรแบบนี้เนาะ ให้เหมือนแบบว่าเข้าใจกันได้แบบง่ายขึ้น
อืม ใช่ แล้วอีกอย่างที่เราชอบภาษาไทย ก็คือภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เนาะเป็นของตัวเอง เป็นภาษาไทยที่ไม่สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ อ บางคำมันแปลไม่ ได้นะ แล้วภาษาไทยอะค่ะมี มีคำอยู่ คำว่าใจอะ
อ้อ เหรอคะ? อย่าง อย่างคำ เออ ๆ คำว่าใจ
อา คำว่าใจอยู่ในภาษาไทยเยอะมากนะ
อ๋อ ยังไงอะคะ?
อย่างเช่น คำว่าเกรงใจเนี่ย เกรงใจไม่มีในภาษาอังกฤษ อืม
อะฮะ อืม
อา น้ำใจอะค่ะ น้ำใจก็ไม่มีในภาษาอังกฤษเนาะ คือเราจะแปลภาษาอังกฤษอะน้ำใจไม่ได้ อย่างสมมติว่าน้ำ ก็คือ Water ใช่ไหมคะ แล้วก็ใจก็คือ ฮาร์ต หัวใจ เราจะแปลว่า "Water ฮาร์ต" อะไม่ได้ มันไม่ มี
อืม อืม อ๋อ ได้ยินเขาใช้คำว่าอะไรแทนนะคะ หรือว่าไม่มีคำ เขาใช้คำว่า เขา ช เขาใช้คำอะไรแทน หรือว่าไม่มีคำนี้เลย คำว่าน้ำใจ กับคำว่าเกรงใจ?
เออ เพราะว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ อ อะไรนะ? ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ไม่มีคำว่าเกรงใจ ไม่มีคำว่าน้ำใจ ไม่มีคำว่าน้อยใจ
จริง อือฮึ